そうなんですよ。作詞も作曲も、その、ね、ボーカルのオオモリ君がやっていて。
へえ。
で、歌も上手くて。
ええええ。
そう。なんかその、さっき、き声がきれいっていう話もしたんですけど、あと何て言うんですかね、その、歌い方とか、もう何て言うか、すごい、色々工夫して歌ってるなっていうのを感じて
ええ。 はい。
あの、ま、最近の音楽に結構、ま、ありがちっちゃありがちですけど、その、リスナー聞く人に対して、その、飽きない工夫がすごい施されてるなって思いますね。その作曲の部分にしても、なんだその歌い方とかにしても。
ええ。 ええええ。 あ、そうなんですか。それってなんか、すごい才能だなって思いますね。やっぱり聞く人の気持ちを捉えるような、その内容なったっていうのは、なんか具体的に言うと、どんな感じなんですかね？
うん。 なんでしょうね。例えば、あの リズム。
ああああああ。
普通だったら、なんか、1、2、3、4、1、2、3、4、とかじゃないですか。
ええええ。
それがなんか、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、みたいな、なんかすごい、あのあのよく分からないリズムというか、拍を入れてきたりするんですよ。
ええ、ええ。じゃ、まあ、あの従来のぐあの多くの楽曲とは違って、ま、変拍子みたいな感じなんですね。